Certo. Certo. Sì, sì, questo penso penso di sì. Diciamo che sono degli hobby, ecco, che forse c'è sempre un ecco, degli hobby magari tanto vecchi, magari che poi vanno a prendere, esempio non so, oggetti diciamo usati, vecchi, diciamo antiquariati, in qualche modo diciamo, tu puoi puoi pensare ecco, da b che da buttare, no, <sucks teeth> e invece vanno diciamo di mettono a nuova.
E invece sì, sì, sì, li riva li ridanno una vita, li rivalutano, esatto. Però ti dirò che secondo me, per esempio, anche, ehm, quelli che erano li sport un po' più strani, che magari, ehm, uhm, ehm, diciamo erano destinati a estinguersi, invece sono stati un po' ripresi, hanno ripreso vita grazie alla tecnologia.
Esatto, esattamente. Sì. Sì. Grazi Eh, vero. Sì, sì, sì, sono sono d'accordo. Ehm, va bene che adesso, diciamo gli hobby che ci sono adesso forse, non non so ecco, che poi dipende da persona a persona, ma penso che di hobby ecco, diciamo i giovani ecco, non hanno diciamo, chissà quanti hobby, no, perché poi o Mh.
Perché magari, mhmm, non hanno tanto tempo a disposizione comunque, no, ehm
O o non hanno tanto tempo a disposizione o proprio non hanno voglia secondo e s mhmm, io vedo diciamo molti che
Perché ci si annulla un po' con gli schermi, i dispositivi.
Sì, esatto. Vedo vedo appunto molti giovani, ragazzini che <tsk> non non è che hanno diciamo chissà mo chissà quante cose ecco da fare, non cioè proprio senza diciamo senza voglia, senza diciamo svogliati, ecco, mhmm, un po' co
Sì. Però non c'è neanche chissà che, ehm, possibilità di perché di solito gli hobby richiedono anche comunque, ehm, di avere un minimo di strumenti, di cose. Quindi adesso, uhm, bisognerebbe anche metterci dei soldini, no. Perché che ne so, ehm, non è che puoi fare un mondo in miniatura se non compri le cose. Capisci cosa voglia dire?
Mh. Sì. Certo. <sniffs> Eh. Vero, è vero, è esattamente, è vero. <sniffs> Ma infatti ad esempio, mi capita, pe esempio di vedere anche quei video sai chi di persone che fanno, per esempio costruisco delle cose, case sul lago, le co cioè cosa assurda appunto, che che che io dico: "Ma cioè, a appunto hanno tutto questo diciamo tempo ecco, da dedicare". E e ed è bello ecco, perché <tsk> in qualche modo diciamo la manualità, no, che forse è qualcosa che tutt'oggi non si utilizza più di tanto e e c'è chi ancora utilizza la manualità, no, cioè proprio fare le cose con le proprie mani.
Bellissimo, sì, effettivame Sì, sì. Infatti ti dirò, per esempio ho notato che, ehm, c'è stato un ritorno, uhm, di hobby come per esempio, ehm, fare a maglia e anche il crochet. Perché? Perché anche grazie alla tecnologia che ha aiutato a diffondere questa manualità, perché per esempio i io avevo appreso da piccola, poi mia mamma è venuta a mancare e non è e non saprei più come imparare, co non ricordo più come si fa, okay. Quindi in que questo senso le tecnologie aiutano molto. Tu hai qualche hobby speciale?
Mh. Sì. <sniffs> Sì. Certo. Ah-ah. Certo.

Certo, sì questo è vero. <chuckles> Vedi? I in qualche modo diciamo si imparano, ecco, nuove cose, no? Anche tramite questi questi social, queste che che sembra diciamo mh.
Sì. E poi alla fine ci sono alcuni passatempi che non richiedono una spesa, ehm, per acquistare dei materiali che è la cosa principale perché sì eh!
Vero, vero. Sì questo questo è vero, diciamo che molti forse ecco, m molti passatempi sono un po' a costo 0, no? Perché diciamo certe volte si dice: "Ah per per un hobby tu devi spendere un sacco di soldi", come per esempio non so per per suonare, per per ve e andare a suonare.
Certo, ma quello e infatti, ehm, diventa quasi ehm, è una spesa ingente, no?
Esatto. Esattamente. Ehm, e cosa che è acc a a me piacerebbe, diciamo, imparare a suonare uno strumento, ma no no no non faccio.
Che se posso chiedere che quale strumento ti piacerebbe suonare?
A me piacerebbe ecco, a me piacerebbe suonare o la o il pianoforte o la chitarra, più che altro la chitarra mi piacerebbe.
Ahia. Pianoforte sì che è una spesa importante.
Eh sì, <chuckles> sì, sì, sì, sì. Quindi quindi ecco, diciamo che sono delle spese, ma va bene che si possono anche diciamo, ehm, imparare, diciamo, ehm
Eh eh eh. In realtà il pianoforte potresti acquistare anche una, mhmm, ehm, no, ehm, o mio non mi sovviene, come si chia esatto, e apprendere da lì lì, e poi nel tempo
anche da autodidatta. La pianola dici? Tascherino? Vero. Sì, questo questo su questo hai ragione, vero. Sì, sì, sì. Diciamo che
La questione è che secondo me bisogna dedicargli molto tempo e essere costanti.
Mh.

Non, eh
Vuoi dire p che ti, mhmm, distoglie dalla vi da quello che è la quotidianità?
Ma secondo me ma secondo me sì, guarda, perché tu appunto quando hai un hobby diciamo che, ehm, almeno non fai qualcosa di diverso, sai. Perché appunto c'hai una u una vita ecco che viviamo molto frenetica, no. Ehm
Sì, e non abbi e uhm, f uhm, forse è anche il fatto che comunque devi smettere di pensare a quella che è la tua vita reale e devi concentrarti in quello che stai facendo; è è qualcosa di ideale per staccare mentalmente.
Esatto, esatto. Esatto. Quindi quindi sì, ecco, è qualcosa che tu, diciamo, tu stacchi ecco, fai un hobby e diciamo stacchi stacchi un po' dalla quotidianità, no?
Mh-mh, sono d'accordo con te. È importante, sì. Ehm, io mi rendo conto che molte persone per esempio vivono prevalentemente la loro vita con le ore di lavoro, ehm, il il riposo, che è necessario poi uhm, eh, però non hanno nessun passatempo, nessun hobby.
Ehm Ehm, è importante sì, certo. Mh. Sì. È vero, ma infatti ma infatti guarda a me mi dispiace ecco quando si ne va un po' allora diciamo ci vuole delle volte che, quando tu devi diciamo sacrificare, ecco, certe per certe cose, però ecco non penso che anche i in minima parte anche una mezz'oretta, 1 ora per il proprio passatempo c'è, bisogna trovarlo.
Sì, sì, basta anche un un gioco di quelli stupidi sul cellulare per a volte per distrarsi.
Esatto. Bisogna trovarlo il tempo. Esa Anche per me.
Dai, mi ha fatto piacere sentirti. Ci ne ri ehm, t a presto.